Masuknya harusnya hidangan lokal ya karena enggak terlalu banyak di aku Indonesia sih belum pernah ketemu jujur Mbak gitu, jadi kayaknya dan di luar juga be belum pernah gitu sih aku ya, nemuinnya. Jarang kayaknya disajikan kayaknya di Jepang aja sih yang cukup, cukup apa ya cukup eee ramai dikonsumsi gitu. Cukup terkenal, mhm.
Mhm mhm. Kalau kamu ingat-ingat lagi nih, emang di menunya itu mereka kasih, kasih promosi khusus atau penekanan enggak untuk yang menu itu? Misalnya kayak, menu spesial, menu andalan, kayak gitu, ada enggak?
Ya. Oke, hmm. Daging kuda gitu ya, e e enggak juga karena ma mungkin cukup umum ya di sana, cukup eee la apa namanya cukup biasa gitu di sana jadi enggak, enggak ada kayak ini sih, cuman ketika kita tahu eee dengan apa ya dengan Google Translate lah kita kita ngelihat gitu, oh ini daging kuda, mau gak ya? Mau cobain gak ya? Boleh juga ya, gitu. Mhm.
Hmm masuk akal, mhm. Nah, kan kamu di Jepang itu lama ya? Dan mungkin beberapa kali gitu, ada nggak kesempatan di lain waktu, kamu nemu menu itu lagi?
Ya. Ya. Eee nemu dan makan lagi maksudnya gitu Mbak?
Ah nemu dulu, nemu dulu. <coughs>
Di lain kesempatan, oh maksudnya nemu eee e beberapa kali ya ke Jepang? Sempat, sempat, sempat, betul, sempat heeh. Yang kemarin ke Jepang terakhir saja di di di Desember kemarin sampai Januari 2025 itu kan aku pergi lagi, itu sih ketemu tapi e enggak makan karena yang aku bilang kayanya tadi, aku cukuplah waktu itu biar cobain saja menantang diri untuk biar cobain saja. Tapi dibilang suka banget nggak, e walaupun kalau disuruh makan ya mak aku makan bukannya enggak doyan juga sih, gitu. Mhm.
Sempat ngelihat lagi, iya restoran lain yang menyajikan yang sama. Mhm. Iya betul. <chuckles> Memang kalau ini ada makanan asing kita penasaran ya. Tapi ada enggak sih tips-tips gitu supaya kita nyoba makanan lokal, yang sama sekali kita belum pernah nyoba, tips-tips amannya kayak gimana?
Gitu. Iya, makan. Ya. Iya. Mhm.